Ờ, rồi, vậy là cái cái những cái, gọi là, hình thức tập của bạn nó cũng không có quá là kén chọn ha, hầu như là mọi, à, mọi hình thức tập thì bạn đều có đều có sở thích và, à, đều có hứng thú với nó. Ơ, rồi mình cũng đã nắm được một vài thông tin của bạn rồi đó, thì mình có thể đưa ra cho bạn một vài lời khuyên nha, để bạn có thể duy trì được cái việc tập thể dục đều đặn hơn á. Bạn, hông biết là bạn có muốn nghe hông nè?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, chắc chắn rồi đó, mời bạn chia sẻ cho mình nha.
Ừm. Thì đầu tiên á, vì hiện tại á, cái lịch trình công việc của bạn nó cũng khá là bận rộn rồi, ờ, vì thế nên là bạn cũng không thể dành một khoảng thời gian quá lớn cho quá dài cho cái việc mà luyện tập nữa, thành ra là bạn phải tìm cách chia nhỏ các hoạt động tập luyện vào các khoảng thời gian ngắn trong ngày nha. Ơ, mình, ừm, mình lấy ví dụ thay vì bạn, gọi là, quyết tâm là dành ra, à, như bạn có nói đó, thì cái việc tập luyện ở phòng gym, hay là tập luyện ở nhà của bạn thì thì đều là được. Nhưng mà thay vì bạn quyết tâm dành ra 2 đến 3 tiếng mỗi ngày đi, ví dụ như thế, để đến phòng gym luyện tập, thì bạn có thể chia làm 3 khoảng, s sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng và nghỉ trưa á, lúc nghỉ trưa á bạn á tập luyện, ờ, đâu đó tầm khoảng 15 đến 30 phút, tập luyện những bài, những động tác thể dục c cơ bản thôi. Ví dụ như nếu nếu buổi sáng ở nhà bạn có thể là hít đất, hít xà, buổi tối cũng có thể là chạy bộ, còn ở phòng á thì bạn có tập những những những bài động tác giãn cơ như là vươn vai, hay là ưỡn người thôi cũng được. Như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho bạn, gọi là, tăng được một cái phần nào đó, thứ nhất là cái thói quen tập đều đặn, thứ hai là về cải thiện về vấn đề sức khỏe của bạn đó. Thì hông biết hiện tại cái vấn đề mà chia nhỏ hoạt động vào cái khoảng thời gian ngắn trong ngày như thế này á, nó có phù hợp với bạn hông?
Ừm. Vậy hả? À! Ừm.

Ừm, thì thật ra á, nếu mà bạn có thể tự tập theo cái cách mà bạn, gọi là, đàm theo cái lịch trình mà bạn đã được đặt ra á, thì điều đó là quá tốt rồi, nhưng mà thực tế thì mỗi chúng ta cũng không ai có thể dám chắc là mình có thể duy trì được cái sự kỉ luật 100% cả. Hơn nữa cái việc mà có người đồng hành á, cũng nên giúp bạn có thể gọi là ngoài cái việc mà rèn luyện sức khỏe, cũng giúp bạn, gọi là, ờ, nâng cao cái khả năng giao tiếp cũng như là mở rộng cái mối quan hệ của bạn. Thì bạn cũng hông cần phải, gọi là, ừm, 1 tuần bạn cũng hông phải phải đặt đặt lịch với những người đồng hành quá nhiều đâu, đôi khi một tuần chỉ cần 1-2 buổi thôi. Ờ, nó cũng không có chiếm quá nhiều thời gian của bạn, mà nó lại có thể giúp cho bạn, ờ, có cái sự trách nhiệm nè, à, n nâng cao cái khả năng giao tiếp cũng như mở rộng các mối quan hệ của bản thân bạn nữa.
Ừm. À. Ừm. Ừm, thế thì, à, để mình, à, xem thử coi nó có phù hợp với mình hông nha. Ô kê, thế thì, à, mình cũng thêm cái ứng dụng, à, lời nhắc hay là tạo cái thói quen rồi cũng, à, lưu ý là, à, kết nối với những cái người nào đó mà cùng sở thích và có thể đi tới phòng tập cùng với mình. Ô kê đó bạn.
Ừm. Ờ, ngoài ra nha thì mình có đưa ra cho bạn một vài lời khuyên đó, thì bạn cũng không cần phải nhất thiết phải áp dụng tất cả các lời khuyên ngay cùng một lúc, ngay tại bây giờ đâu. Bạn có thể áp dụng từng lời khuyên, từng lừng lời khuyên một thôi, theo kèm theo đó đó, thì bạn nên ghi chép lại là, ờ, bạn đã thực hiện cái gì và nó có kết quả tích cực hay không nha. Từ đó đánh giá xem là cái lời khuyên nào, cái cái hướng đi nào thực sự phù hợp bản thân bạn, à, và chọn ra được cái con đường phù hợp nhất với mình để có thể cải thiện cái vấn đề mà duy trì tập thể dục đều đặn của bạn đó.
Ừm.